जी, तो आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपने कहा कि हाँ, दोस्तों से बात करते हैं तो वो अचानक से कह देते हैं कि हाँ अभी तो टाइम नहीं है या अभी फ्री नहीं हूँ, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो क ऐसा कभी मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं या फ़िर आपको लगता है कि स व्यस्तता में, या जैसे आपको बहुत जल्दी में कुछ बात करनी है किसी से। और व आप क्या उस वक़्त मतलब सबसे पहले सोचेंगे, कि अरे कॉल करनी चाहिए, कॉल करके बताना चाहिए या फ़िर आप एक मैसेज छोड़ देंगे, क्योंकि आप तो बहुत व्यस्त हैं। तो ऐसे में मतलब ये आपके लिए किस तरह आरामदायक रहता है?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ।